จริง ๆ ที่คุณพูดมาก็เป็นวิธีที่ดีนะคะ เหมือนว่าเรามีแบบหลักฐานอะเนาะว่าเนี่ย สิ่งที่เราบอกเขาอะมันเป็นเรื่องจริงเนาะ มันมีการพิสูจน์มาแล้ว หรือถ้าสมมุติ ถ้าลูกเข้าโรงเรียนแล้วอะค่ะ มันจะมีบางทีมี คอนเฟอเรนซ์ ที่แบบว่า เหมือนเป็น ไปพบครูที่โรงเรียน ใช่ไหมคะ พาสามีไปด้วยเลย แล้วให้ครูเนี่ย เขาต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่าเหมือนแบบอะไรดีอะไรไม่ดี เพราะฉะนั้นให้ครูอะเป็นคนพูดอีก อีกแรงหนึ่งเนี่ย มันก็จะช่วยเสริมในสิ่งที่เราพูดได้อะค่ะ แล้วอย่างเวลาไปหาหมอเด็กอะเนาะ ก็เขาจะ จริง ๆ เขาก็จะมีวิ เอ่อ เขาเรียกว่า ทริกดี ๆ หรืออะไรที่แบบว่า บอกเนาะเวลา ส่วนใหญ่เขาก็จะถามว่า เออ "มีปัญหาอะไรไหม ลูกมีปัญหาอะไร? ปรึกษาเขาได้" ให้เขาพูดตรงนั้นกับสามีเลยก็ได้อะค่ะ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะในการหาแบบ หาแบ็กอัป <chuckles> หาหลักฐาน หาแบ็กอัป แต่ถามว่าคุณสามีอะ ก็คิดว่าน่าจะแก้ยากเหมือนกัน แต่ค่อย ๆ ไป ค่อย ๆ ปรับ ค่อย ๆ ให้เขา เออ มันถ้าให้เขาเปลี่ยนเลยทีเดียวอะก็น่าจะยาก แต่ค่อย ๆ ให้เขาปรับ ค่อย ๆ ให้เขาเรียนรู้ไปอะค่ะ
อืม อือฮึ อ๋อ อือฮึ อือฮึ อืม อืม อือฮึ อือ ๆ อือ ๆ ค่ะ อือฮึ ใช่ อือฮึ อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ บางครั้งอะ อันเนี้ยเป็นความรู้สึกของตัวเราเองนะ บางทีเราก็เหนื่อยเหมือนกันน่ะที่เรารู้สึกว่า โอ้โฮ เราอะ strict อยู่คนเดียวอะ เราตั้งกฎอยู่คนเดียว ทำอยู่คนเดียว แล้วสามีไม่แบบว่าไม่ร่วมมือกับเราเลยอะ บางทีเราก็เหนื่อยเหมือนกัน เราก็รู้สึกว่า จริง ๆ อะ ถามว่าเราอยาก อยากจะสบายไหม อยากจะแบบตามใจลูกให้รู้แล้วรู้รอดไหม เราก็อยากเหมือนกันนะ เพราะว่าการที่ต้องมาทะเลาะกับลูกในการที่แบบว่า ให้ลูกต้องทำตามกฎทุกอย่างมันเป๊ะ ๆ อะไรอย่างเงี้ย บางทีเราก็เหนื่อยเหมือนกัน เราก็อยากจะแบบว่าปล่อยวางบ้าง แต่ว่าถ้าเกิดมองในระยะยาวอะ เราก็ยังอยากจะให้ลูกเขาเป็นมีวินัยอยู่ อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ก็อยากจะถามว่า เอ๊ะ เราอะจะมีวิธีการแบบทำยังไงให้ใจตัวเองเนี่ย สู้อยู่กับการฝึกวินัยลูก? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ใช่ <chuckles> อะฮะ เหนื่อย อา ใช่ค่ะ อือ ใช่